Ganz genau, ja. Also, da sonst wäre ja wäre mein Handy quasi dann nur noch am am Vibrieren teilweise, wenn man jetzt zum Beispiel in 'ner in 'ner großen WhatsApp-Gruppe oder so ist und und hätte dann sämtliche Benachrichtigungen von den Gruppen eingeschalten. Äh, ich glaube, da würde würde meine mein mein Handy kontinuierlich fast nur noch vibrieren und ja, das das wär dann nicht im Sinne des Erfinders, ja. Das dann wüsste ich ja gar nicht, was ist jetzt wichtig und un unwichtig sozusagen. Das da würde ich dann total, ja, n nervös die ganze Zeit sein, ja, und und denken: Oh, ich verpasse 'ne 'ne wichtige Nachricht oder dort, ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Also, dieses Bimmeln, das macht dich dann schon nervös, ja? Also, wenn du dann, äh, irgendwie 'ne Nachricht bekommst, das Handy vibriert, dann hast du schon auch den Impuls, dass du dann sehen möchtest, was los ist, ja?